А, игнорировал, кстати Ага.
Нет, не игнорировал. А, вот так, как ты сказала, э, что напиши, вот он прям брал время такое, выделял и говорил: "Милая, я в тюрьме, но я тебе пишу". Был такой? <laughs>
Не, у меня никто <chuckles> у меня, к сожалению, к счастью, никто в тюрьме не был, но <chuckles> но у меня, да
<laughs> Ну, это к сравнению, знаешь человек там не может Или там: "Милая, у меня, э, там, мы сейчас ограбление делаем, да, <chuckles> не могу писать- перезвоню, да. <laughs> Грабим банк". <laughs>
Да. <laughs> Ну, там был такой. Ну, я думаю, что каждый такой у меня д долгосрочных таких вот, ну, долгих отношений никогда не было, у меня такие, вот там, у меня максимум, там было только месяц, это даже нельзя назвать отношениями. Просто, а, лю ну мною мужчины любили пользоваться, да, но никак им не особо интересно было, да, но все, которые у меня были, они бы были такие более, что вот Ну, э, как бы они не не особо старались меня игнорировать, как бы н ни старались мне отвечать, как бы они старались, чтобы даже если они на работе, еще что-то, не могут написать. Да, они могут написать, что вот: "Я на работе, я сейчас не могу", ну, допустим, там, я позвоню тебе после работы, либо я знаю, что он в тот момент работает, как бы, я могу понять, я не такой человек, что там, вот мне не написали: "Всё, ты- никто, ты меня бросил, я тебя там" Нет, конечно, я я я не какая-то там. Да
Мгм. Мгм. Мгм. Потеряли время. <laughs> Ну, это правильно. Это правильная позиция. Если с той стороны, э, человек не хочет тебя потерять, а, то он всегда найдёт хотя бы вот вот это слово "окей", или "перезвоню", или "я на работе". А безусловно, это мы не говорим про те ситуации, когда, ам, есть женщины, которые прям ну очень навязчиво, да, с мужчиной, безумно навязчивы. Вот они пишут просто двадцать четыре на 7.. Да, это про контроль. <laughs> сто процентов.
Что мне там, ему мозги, да, да. <chuckles> Да. М-да, я я думаю, нельзя так контролировать. Да, я думаю, нельзя так контролировать. Да, это это очень нехорошо. Я считаю, что человек каждый должен быть с какой-то степени возможности и нормальности свободен, да. Чтобы там ну, нет, что он сво Да, да, да. Ну с своим чем-то, да, вот, ну, свободный от кого-то, да, как бы, ну, ты в отношениях, но ты, в принципе, можешь как бы выходить, еще что-то же, не под каким-то там запретом. Я я кто тебе? Как бы, <chuckles> выходи ты куда хочешь там, иди ты покупай, там, се какие семки ты хочешь, какая мне там разница, что ты там покупаешь. <laughs> Ну, только, других женщин можешь не выбирай, это такое самое крайнее, да. Но, <chuckles> как бы по-другому, там, выходи ты куда хочешь. Поэтому да Но вот такие крайности не ну, я всегда пытаюсь думать, да. Я всегда пытаюсь как бы использовать свою голову, да, всё-таки не переходить на какие-то там какие-то драмы, какие-то там не да, вот там человек ничего не сделал, там: "А почему а почему?" А потому что. Но я <chuckles> я не пытаюсь, да, когда-то, д да, я- человек, но я не пытаюсь как бы, зачем мне, чело и жи жизнь и так сложно для всех, зачем мне ещё там про кому-то г голову морочить, да. Ну надо как бы с пониманием ко всем, я думаю, относиться, да. Поэтому, надо вот это вот статус "прочитано", очень понимать, от кого это такое может быть, да. Вот и как это. Мгм.
Да, в конце концов, каждый должен быть занятой, вообще, чем-то. Мгм. Да-да. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Потому что, <laughs> идеально. <chuckles> Хорошо, а, кон а, в контексте рабочих чатов, например, вот с раб с коллегами, у тебя есть такой момент, что в рабочем чате ты что-то написала и никто ничего не отвечает?